Olha só, caramba.
Aí eu falei: "Uai, como assim? Você vai me avisar isso agora? <laughs> Por quê?". Né, meu senhor, vamos estar querendo? E aí ele falou assim: "Não, é porque é, teria me poupado", e aí, eh, eu lembro que eu falei: "Tá, meu Deus, como eu faria isso? Como eu me organizaria e tudo mais?". E aí eu trabalhava, né, eu trabalhava na época de auxiliar de logística. Só que eu trabalhava de madrugada para mim conseguir fazer esses cursinhos de manhã. E era muito, assim, emocionante trabalhar de madrugada, porque quem trabalha de logística de madrugada, você trabalha com muito, eh, ex-presidiários, muito ex-presidiários sim, lá no meu estado, eh, a maioria trabalha de logística, trabalho manuais, são muito presidiários. E aí, nossa, era muito é, ou era muito perigoso, era muito engraçado, mas, também, a parte das mulheres, né, os homens eram muito respeitadores, era, tipo, homens que já tinham muitos anos que já já tinham saído, né, e aí era muito era muito despertador, assim. Eles davam vários eu lembro que teve o senhorzinho Manuel, seu Manuel, que ele ficou, né, preso muitos anos e aí ele me falava: "Minha filha, você tem que ir", quando eu falava com ele que estava pensando ir para Argentina, né. "Você que ir. Se eu pudesse, eu já tinha tirado o passaporte, mas eu não posso, por conta das escolhas erradas que eu fiz na minha vida. Você tem que ir, você tem que ir". Aí ele falava: "Você tem que ir, e vai lá, mostra para os hermanos como se samba", porque a gente <chuckles> a gente curtia muito pagode, samba, né, na época da logística. E aí ele tinha sempre esse astral de: "Eu tenho ao redor de mim várias pessoas que fizeram escolhas muito ruins, mulheres que são muito boas que fizeram escolhas muito ruins e que elas queriam ter a oportunidade que eu t que eu estou tendo agora". Então, todo aquele medo, sabe, eu comecei a ver como é, ou é isso é muito incentivo, muito incentivo. E aí eu lembro que, aí seu Manuel falava para todo mundo: "Ó, a menina vai estudar", eles o chamavam de pretinha, né. "Pretinha vai estudar, pretinha vai estudar". E aí ele conseguia, tipo assim, eu conseguia trocar os meus turnos. Por exemplo, eu tinha que ir na Polícia Federal tirar passaporte, só que eu trabalhava de madrugada, então, pela parte da manhã eu só dormia. E aí eu conseguia trocar os meus turnos com facilidade. Eh, tudo tudo para estudar o espanhol. Então, literalmente, eu me preparei para essa viagem, que foi minha 1º viagem sozinha para fora do do Brasil. Eu só fui com o intuito de estudar mesmo, sabe, não foi nem para turismo não, foi direto para estudar e acabei ficando.
Aham, você podia ter me falado 5 anos atrás. <laughs> Podia ter me ajudado muito. Hã. Sim. Uhum. Ah é? Aham. Sim. Sim. Entendi. Aham. Aham, aham. Enten olha só. <laughs> Aham. <laughs> Sim. Aham. Sim sim. Incentivo, né? É que legal. Sim. Aham, aham. Que legal, que legal. Se Aham.